Ừm, nếu như mà bạn muốn nghe về một cái câu chuyện, gọi là, xử lý khủng hoảng luôn đi, <laughs> đó là cái cái đợt cái dịp, ờ
Ừ. Đúng rồi, mình đang rất là muốn, ờ, mình đang rất là thắc mắc là, kiểu, khi mà bạn bị mắc kẹt ấy, hoặc là bạn không có cái cảm hứng ấy thì, kiểu, bạn có một cái cách nào đấy để mà bạn bạn bạn phá vỡ cái sự bế tắc của bạn hay không ấy? Kiểu như thế.
Ừ. Ờ, trong cái nghề của mình á, nó có một cái cái thứ, gọi là, ờ, tiếng Việt nó gọi là t tạo ra phiên bản tệ nhất có thể á, trong tiếng Anh nó là ugly version. Ờ, nó có cái đó. Thì có một cái lần là vô cái mùa xuất nhập khẩu
À. Ô kê. Ừm.
ừm, xuất nhập khẩu nông sản thì bạn cũng biết là cạnh tranh rất là lớn, tại đâu phải mỗi một mình nước Việt Nam mình là đất nước nông nghiệp đâu, thế là mà làm việc ấy thì làm việc với quốc tế thì những cái sản phẩm mà, gọi là, ấn phẩm truyền thông á, nó phải làm bắt mắt ở nhiều nền văn hóa khác nhau. Thì bạn hình dung cái khối lượng công việc nó kinh khủng chưa? Ờ, hông phải là chỉ phù hợp người Việt Nam không đâu nha, mà người Ấn Độ, người Châu Phi, người Châu Âu. Ôi! Mình phải làm sao đây? Tức là mình phải sáng tạo rất là nhiều, rồi thậm chí nhiều ngôn ngữ luôn đó. Cái lúc đó là mình bị bị s bị căng thẳng tột độ, và mình, giống như là, đứng im, gọi là, bị treo máy luôn, giống bị treo máy luôn. Ừm, cái lúc đó mình nhớ tới, ờ, nhớ tới người thầy của mình, là thầy nói là trong cái tình trạng mà đơ toàn tập như vậy á, thì lôi cái tuyệt chiêu là "ugly version" ra, là tạo phiên bản xấu xí nhất có thể.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi đấy, kinh khủng nha. Ừm. <laughs> Nhờ đơ luôn! <laughs> Đơ cái mặt ra luôn ấy! <laughs> À, gọi là, cho, gọi là, ờ, xuống, ơ, xuống đáy luôn.
Ờ.